Ayun, mm.
Ayun, totoo, oh, kasi, 'di ba, sabi nga sa PBB nga, 'di ba, ah, kasi mal mabilis malaman ng ibang tao na nagpepeke-pekean kapag hindi ka, ano, 'pag 'di mo napapansin o talagang iba talaga 'yung tao, 'no, pag napapansin nila na, ganun ka, tapos mali-mali ka na, 'di ba?
Mm. Totoo. Hmm. Toto Hmm.
Na na nakikita nila yung mali dun mo malalaman. So, dun talaga sasabog yung problema sa mali.
Totoo. Mm, <chuckles> totoo yan, totoo yan. Ayun, mm, pero si
Mm. Ayan, ayan tanong ko din. Oo, ah, ayan, bakit par ah, sa anong mga sitwasyon mo nararamdaman na mahirap maging totoo sa sarili o sabihin na natin, ah, may mga pagkakataon ba na, ah, ay, nararanasan mo nagiging, ah, nakakaramdam ka ng gano'n?
Hmm. Hmm, akin, ano, siguro yung parang, ah, yung time na, ah, gusto kong mare-retrieve yung sarili ko kasi, ano, eh, ah, 'di ba, parang parang nags
Oo. Oo. Sa tingin mo ba ngayon, ah, nasa totoo ka na, na, 'no, sa sarili mo parang, gano'n.
Pa feeling ko, feeling ko unti-unti naman siya, nawo-work naman siya kasi oo, nag nap oo, nagpo-progress naman siya kasi parang ang hirap before na, ano, na sabi nga nila, eh, ang pinakamahirap talaga na kalaban is yung sarili mo, so
Wow, at least may process may progress. Oo. Ay, totoo.
'Yung, ano, 'yung sitwasyon ko na naging ako yung taong ayoko, gano'n. Tapos parang l late ko na siya na-realize na "Shocks, mali yung ginagawa ko." Gan parang bakit kailangan pang isampal sa akin ng ibang tao na mali ako, ganyan. Eh, hindi naman na alam ko sa sarili kong hindi naman ako, gano'n, dati ganyan, parang grabe, parang sobra ko palang siniksik 'yong sarili ko sa circle na hindi ako dapat doon, gano'n. Kaya ayun, parang sobrang laking hirap for me na ma-retrieve 'yong sarili ko, pero thank God kasi unti-unti naman, unti-unti naman nare-retrieve ko naman na 'yong sarili ko. Ayon, ikaw ba may mga gano'n ka bang sitwasyon?
Oo. Oo. Oo. Ay, totoo. Oo. Ay, totoo. Ang galing naman.